Okay. Ma, ehm, guarda, io scusami la domanda, può sembrare sciocca però sono un principiante topa totale. Cosa intendi tu per, ehm, ricerche incrociate? Cioè io dovrei andare su dei forum, uhm, da dove, mhmm, dovrei cominciare ecco a farle?
Certo. Mah, allora sostanzialmente forum, o comunque siti che puoi trovare facilmente attraverso i motori di ricerca, che sono proprio riconosciuti perché magari hanno delle certificazioni, o perché sono comunque abbastanza famosi, o comunque molto utilizzati, che, uhm, sono proprio degli esperti in tecnologia, che parlano proprio di questi prodotti, e quindi
Quindi tematici, mh.